Ah, eu consegui dormir, porque eu estava muito cansado, né, assim, demorou porque tri tinha muito tem muito barulho, né, eh, na hora, eh, mas como eu estava muito
E você ficava pensando assim, se a acontecer de o vento derrubar o a janela da do seu quarto, coisas do gênero?
Então, eu estou no o prédio que eu estou é bem alto, né, eu acho que são 25 andares, e eu fiquei pensando e eu tive que subir tudo, né, na escada ali no escuro e muita água, assim, pelos corredores, eu tive que na verdade eu tive que arrombar uma porta para poder conseguir entrar no meu andar <laughs> então assim
Caramba. Meu Deus, porque? Por causa do vento? Será que muitas pessoas ficaram passando?
É, porque como por conta do vento, eles eles fecham fecham várias entradas, né, para o vento não passar. E aí eu pensei eh, e aí a entrada para o meu andar estava fechada e aí eu tive que, tipo assim, cortar umas uns fios que estavam amarrados amarrado na na porta, assim, para poder conseguir passar ou então senão eu teria que ficar do lado de fora. <laughs> Então, assim, foi foi bem cena de filme mesmo. É. <laughs> Eh
Meu Deus. Foi marcante, né, foi marcante. Acho que você vai viver essa vida inteira lembrando disso e contando, né, para as novas gerações das <giggles> que vêm daqui pra frente, né.
Ah não, com certeza. <laughs> Sim, com certeza, mas eu acho que a dica também é acompanhar notícias locais, né, principalmente e não ficar, eh, confiando somente que vai receber mensagem de alerta meteorológico, eh, na verdade pela manhã nesse dia, eh, de manhã bem cedo passou um aviso de um carro de som, alguma coisa assim, falando algo em viet em vietnamita, né, em viet é bem
Aí complica, né. Não era nem em inglês, que dá para entendia um pouco.
Mas, assim, eu não sabia Mas eu não sabia se era alguém vendendo alguma coisa, porque também tem gente que passa vendendo e é um carro de som bem parecido.
É tipo aqueles que tinha que vendia pamonhas?
Isso, exatamente, mas, assim, eu não falo nada da língua, não dei muita muita importância, mas aí depois me disseram: "Ai vai ter vai ter tufão bem forte e e é isso que ele estava avisando."
<laughs> É verdade.
Mas é isto.
E você achando que era só um carro que estava vendendo alguma coisa.
É vendendo fru <laughs> Era o era simplesmente o cara meio que anunciando, ali, o apocalipse, mas não deu tudo certo, assim, eh
Ai meu Deus. E você achando que ele estava vendendo pamonha. <giggles> Não, estou exagerando claro que não, né, mas é só pra ilustrar um pouco.
É. <laughs>

Aham. Ah, é porque por causa do vento é mais protegido ficar no subsolo, né?
E a energi Isso, isso. E é, eles já estavam esperando, assim, né, eu já já já estavam esperando que eu chegasse, então. Mas, assim, foi uma um algo que eu não estava esperando, eh, eu também nessa viagem eu não estava checando muito, assim, previsão do tempo, eu sabia que poderia acontecer, mas eu também não estava ah, eu achei que se fosse muito sério, o ônibus não iria para o para o lugar, né, pra cidade.
Exatamente, né, s normal pensar assim, porque é uma questão de segurança, né?
Mas não foi isso. Mas não foi o que aconteceu, eles m deixaram a gente lá no meio da cidade, no meio do fura do do fu do do tufão.
Mas é por quê? Será que é um local que é, eh, ah, propício a a tufão?
É, sim, já é propício, mas o nível que tava era o nível 4, acho que numa escala até 6 ou 7, é, assim, era um nível bem alto no tufão e e a cidade era era isso. <laughs> E a cidade era bem onde foi ia bem o centro do fu do tufão, assim, sabe, bem onde ia ser atingida mesmo em cheio. Eh, mas, assim, eu consegui chegar a tempo, assim, foi ok, mas o que eu não sabia é que depois ele volta, né, os ventos continuam bem fortes, assim, então foi mais uma outra vez bem assustador, depois que eu cheguei no hotel, porque
E o cara, né, leva o os passageiros, larga ali no vento e pronto, né? Que beleza. Mas isso foi durante a noite ainda ou foi no dia seguinte?
Foi à noite, foi à noite.
Caramba. Você não se perguntou, assim, "que que eu tô fazendo aqui?"?
Eh, pouco questão acho que não foi nem 1 hora. É, me perguntei, eu perguntei, assim: "Olha, qualquer coisa pode acontecer comigo aqui agora", e porque você fica muito vulnerável e você não imagina, né, e <clicks tongue> eu pensei, eh, que "a partir de agora eu tenho que planejar melhor, né". Tá que um tufão é algo que, assim, pode acontecer, né, mas, eh, você tem eu acho acredito que um dia, sei lá, pra pra se programar, se planejar, caso né, as pessoas já conseguem prever mais ou menos, assim, eh, com poucas horas de antecedência, mas, eh, tentar evitar, né, no caso, quando viaja sozinho ou ficar mais informado. Eu também, eu já so eu sou acostumado lá na Europa quando tem qualquer coisa, assim, a gente já recebe um alarme, né, no celular, no é, um alerta. Não tinha nada, nada. Hã?
Com certeza. E ali você não recebeu alarme nenhum. Mas isso então foi há pouco tempo?